Nossa! Então, você associa, eh, promessa com mentira? Como como como você pode me explicar um pouco mais sobre isso? Hum.
Vou te explicar. Eh, por exemplo, eh, no v no no relacionamento, né, no relacionamento isso é muito comum, a gente acaba prometendo muitas coisas. É, e aí, eh, eu acho que a promessa, ela precisa ser muito, eh, pensada, porque, no meu caso, eu valorizo muito, se eu prometo, é porque eu quero mesmo cumprir. E aí, eh, quando um marido diz assim: "Olha, você promete que não vai mais se atrasar quando você vai se arrumar para <chuckles> a gente sair?" É uma coisa simples. Eh, e aí eu digo: "Ah, lhe eu prometo, eu prometo que eu não vou me mais me atrasar." É uma promessa que eu não vou conseguir cumprir, é como se eu estivesse mentindo ali só pra poder, naquele momento, ah ah, ficar tudo bem, sabe? Então, assim, eu associo sempre a mentira nesse sentido, ao paradoxo, né, de prometer e mentir pra poder, de repente, resolver ali um problema. Então, eu acho que, ah, primeiro ponto da promessa é: "Se eu posso cumprir, eu vou prometer, se eu não posso cumprir, eu não vou prometer." Porque eu sei que eu vou falhar e eu detesto falhar com o outro.
Uhum. Hum, muito muito, um um ponto muito interessante. Interessante isso que você falou, né, sobre, ah, o o calor do dia a dia, né, o calor do momento, né, quando tem ali um parceiro, uma parceira, e a pessoa fa pede, né? Parece que pede pra ser enganada, na verdade, né? Ela pede: "Promete que não vai fazer isso? Promete que não sei o quê?" Isso não é não é muito pensado, não é muito racional, né? É, ti
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É, verdade. É verdade. Isso! Verdade. E a palavra tem um poder forte, né, a gente está falando de promessas, de algo que você, eh, está disposto a não fazer ou de repente fazer pra agradar o outro. Então, tem que ser levado em questão e em consideração, não ser banal.
Uhum. Sim. E esses momentos, né, eles são muito emocionais e você fa tocou num ponto e disse que, eh, pra você tem que ser tudo muito racional, que você vai, eh, você l tem, assim, a promessa, né, como uma coisa séria, que é a palavra e palavra e você não gosta de falhar com o outro.
Isso. Uhum. Isso. Uhum. Boa. Exatamente. Perfeitamente.
E, <chuckles> e com relação a, assim, a isso? Deve ter havido momentos na sua vida, né, que você estava agindo mais pelo lado emocional. Você já chegou a fazer uma promessa dessa que você não conseguiu cumprir?
Uhum.